Pues, fíjate que, hace hace tiempecito tenía el el, ahora sí que, la costumbre de ponerme a leer y todo eso, y la había dejado, por así que por tipo de cosas pendientes que tenía, estrés, y otro tipo de cositas, como que no me daban no me daban ganas, más que nada, podría intentar hacer eso, mira fíjate, eh, dejarlo tal cual, solamente para llamadas importantes, ahora sí que, si alguien llegara a tener algún tipo de problema relacionado a algo y me ocupara, ahora sí que, me hablaría, bueno, pienso yo que, uno normalmente haría eso, fíjate que sí sí sí me está gustando eso que me dijiste, más que nada, de dejarlo así tal cual, full de que no vibre ni nada, simplemente en silencio, y ya si me llegaran a hablar o si me dijeran algo de que: "Oye, ¿qué onda?", eh, o algo así relacionado, algún familiar, etcétera, pues, ahora sí que me llamaría y ya lo escucharía, y a lo mejor podría voy a no, de hecho, sí, fíjate, a lo mejor, y voy a retomar, eh, lo que vendría siendo, eh, la lectura, siento que, pues, bueno, es que sí me gustaba mucho, y luego me terminaba ayudando relacionado a mi léxico, porque sí había algunas veces que que, por ejemplo, en el trabajo, ahorita sí hay unas veces que tengo que escribir así correctamente y todo eso y, pues, bueno, qué mejor, para aprender a escribir tal cual correctamente que lo que vendría siendo la lectura, que es lo mejorcito que hay, fíjate que lo voy a tratar de retomar.
Ya. Ujú. Ajá. Mm, ya. Claro. Ujú, ujú. Ujú. Mm, ya. Ujú. Sí. Claro, cierto, y si te gusta, ujú.
Sí, sí, sí, voy a tratar de retomarlo a ver si se me da
Sí, y si te gusta, mejor aún, ¿no?
ajá, y luego, ahí tengo unos cuantos libritos pendientes, que uno lo dejé a mitad, me acuerdo, pues, por así que por unos problemitas que empezaron a pasar, que ya no tuve chance, eh, fíjate que sí, sí me gustó muchísimo, esa esa ese consejito sí me gustó muchísimo, la verdad, sí voy a tratar de aplicarlo, a ver si se me llega a dar la oportunidad de bueno, por lo menos mejorar en ese aspecto, de dejar, por lo menos, dejar el el ya con que deje el celular un ratillo, ya con eso es ganancia, y ya, si ahora empiezo a dormir mejor, pues, ahora sí que ya me saqué la lotería, <chuckles> oye, pues, de verdad a agradezco muchísimo, eh, tus consejitos, también agradezco que me hayas escuchado, no no no había tenido la oportunidad de hablar de esto con alguien, eh, y, pues, la verdad que, muchísimas gracias, más que nada, por no haberme juzgado, pues, nada, espero que pases bonita tarde y que todo te vaya bien.
Mm, ya. Ujú. <laughs> Sí. No hay de qué. No.

Bueno, o tal vez podrías, no sé, podrías intentar hacer un ponerte un reto personal, ¿no? Pero con algo pequeño, con una meta pequeña, decir: "Okey, esta noche no lo voy a usar para nada". O sea, ya d a tal hora lo voy a pagar y como haciendo una una apuesta contigo mismo, ¿no? Y así, verlo tal vez verlo como metas así diarias, ¿no? En vez de decir: "Okey, de ahora en adelante no lo voy a agarrar más el celular", que es como una cosa, pues puede ser que uno lo vea como algo pesado, ¿no? Tal vez ponerte metas diarias, ¿no? En esta semana, eh, interdiario, ¿no? Un día sí, un día no, ahí voy a voy a ponerme la meta, ¿no? De de reducirlo. Luego ya en otr en otra ocasión, o sea, ya en vez de un día, ya serán 2 días y en vez de 2 días serán 3 días, ¿no? 3 noches que ya no lo cojo.
Okey.
Hast o sea, como para demostrarte a ti mismo que tú puedes, ¿no? Que sí lo puedes hacer. ¿Crees que podrías intentar hacer algo así algo así te puede funcionar? O sea, como poner proponértelo así de a poco, ¿no? No no así de de manera tan drástica, ¿no? Que tal vez sea muy duro, ¿no?
Mm, okey, fíjate que sí me lo podría proponer, o sea, por lo menos intentarlo, sí podría hacerlo, ahora sí que pueda cumplirlo, no sé hasta cierto punto si si sí o no pueda, porque, pues, al final, eh, ya lo había intentado hasta cierto punto un poquitito relacionado a eso para tal cual, eh, como que dejarlo así de lado y todo eso, pero sí me terminaba agarrando como que una mini ansiedad cuando escuchaba que que vibraba el celular, de que a fuerzas quería ir a ver que quién era. Y si veía que era algo, pues, que me interesaba o de ese estilo, pues sí terminaba, eh, ahora sí que respondiendo el mensaje y inconscientemente me pasaba otros 10 15 minutos y era de alargarse y así. Sí sí me pasaba. Pero fíjate que sí sí m sí me gustó, por lo menos sí me gustó ese consejito, sí voy a tratar de aplicarlo, voy a ver si le me puedo meter un poquito más de ahora sí que meterle un poquito más de disciplina en ese aspecto. Y ahora sí que te voy a ir contando, si todo salió bien, eh, vas a venir a escuchar y si todo salió mal también voy a venir y regresar, a lo mejor para rec recalcularle un poquito.
Ujú. Mm, ya. Mm. Ya. Okey. Ujú. Y, ya. Mm. Ujú. Sí. <laughs> ¿Cómo no? Claro. Mira, me viene a mente otra cosa también. Bueno, mencionaste que, o sea, oyes la vibración y ahí te da las ganas, ¿no?, de te pican las manos por ir a agarrar el celular. No sé si tal vez, en vez de ponerlo en vibración, o sea, del directamente lo pones en en silencioso. <laughs>
Ah, okey okey okey. Fíjate que
Así, como para ignorarlo completamente, ¿no? Y lo lo tiras lejos y, tal vez, sustituyes eso con otra actividad, ¿no? O sea, algo que te guste hacer. ¿Hay algún hobby que que, o sea, que de verdad disfrutes y que distraiga tu mente de de de otras cosas?